Aham, mas assim cara, eu acho que você não não deve se incomodar com isso, não é tipo, você tem consciência de como é que é, é só você sabe como é que é a sua rotina, o seu trabalho, né, como você não sabe qual é o dele como é que é o dele, né, tem uma noção, mas não sabe o quão difícil é, ele também não sabe como é o seu, então assim, não se incomode, não deixe que isso, eh, atinja a sua autoestima, ma eh, e e converse, né, converse sempre para tentar se entender.
Uhum. É verdade. Uhum. Ah, entendo. Ai que bom. Ai, muito obrigada. Muito obrigada por ter me entendido, muito obrigada por ter me acolhido, seus conselhos assim, mostram sua empatia, e eu vou seguir isso, não vou levar pra dentro de mim, porque cada um é quem sabe do seu, né, e e tentar ficar bem, muito obrigada de verdade, por pelos seus conselhos e por me ouvir.
Ora essa, estamos aí sempre que precisar. Até a próxima, tchau, tchau.

Aham, com certeza. Mas assim, por por que ele te critica, assim basicamente? Eh, mas é uma crítica mais construtiva ou você acha que é uma crítica, e te critica só por por te criticar?
Olha Não, não, ele me critica para me ajudar mesmo, uma crítica construtiva. O problema é que algumas verdades incomoda, né, então a gente sabe que tem que fazer, a gente sabe que, ali faz sentido o que está sendo dito, então assim, meu marido ele ele teme não é uma crítica, mas ele tem, eh, trazido assim uma uma sugestão para mim, e eu percebo que faz sentido, o problema é eu conseguir ajustar isso no meu dia, ele ele rela eu acabo dormindo muito tarde, né, porque eu trabalho ali, eu aqu às vezes, acabo não conseguindo mesmo.
Aham. Sim. Uhum. Uhum. Sim.